الإمضاء. <chuckles>
احكِ لي بقى في أوضتك كده ازاي بتحاول تغيّر الdecor أو بتغيّر حاجات بسيطة من غير تكلفة مادية كبيرة، بحيث برضه يعني المنظر العام يتغيّر ونفسيتك بالتالي تكون أحسن؟
آه، سؤال حلو على فكرة ومقدِّمة حلوة جدًا آآ، عجبتني آآ، أنا عن نفسي باحب دايمًا أوضتي يبقى ليها ملمس يعني م منظَّم شوية يعني دايمًا أنا عندي مثلاً أوضتي في الشقة بتاعتي، دايمًا هو عبارة عن مكتب، الأوضة بتاعتي آآ، مكتب آآ، ببرواز كده وفي نفس الوقت في مكتبة صغيرة فوق آآ
اهم. اهم.
آآ يعني ببرواز يعني باحب المكتب ده وباحب الغرفة دي أوي، وأنا بدأت الغرفة آآ، يعني ب يعني ما كانش فيها أي حاجة كان فيها المكتب بس، فأنا عايز أقول لِك أنا عايز أحكي لِك الموضوع عامل يعني وَصَل إزاي واحدة، واحدة لحد ما الغرفة بقِت غرفة دلوقتي بالشكل اللي أنا باحبُه، يعني أنا بدأت أول ما عملت الموضوع ده في بداية جوازي، كانت شقة كانت ال ال المكتب بس.
آه.
اللي حصل يا ستي آآ، إن أنا الم الموضوع بدأ واحدة، واحدة، آآ، جِبت، جِبت كرسي آآ، لأ طبعًا كنت باشتغل كنت باشتغل طبعًا وكنت ب باذاكر على الlap وكانت الأوضة ما فيهاش إلّا المكتب بس.
تمام، بعد كده؟ ثواني، ثواني أنت كان عندك المكتب وسريرك في الأوضة، بس مكتب والَّا ما كانش فيه سرير كمان؟
لا، لا، لا، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ ما كانش فيه سرير كده، كده في سرير في سرير في أوض دي أوضة تانية، آه، دي أوضة تانية، أوضة المكتب دي أنا بالنسبة لي اللي هي أوضة الliving ما ع ما جبتش أوضة living وعَمَلت أوضة مكتب. <chuckles>
كمان! ك كنت بتنام فين بقى؟ آه دي أوضة تانية غير أوضة المكتب، آه أوكي. حلو جدًا، آه.
فطبعًا أول ما بدأ بدأ بمكتب والمكتب كنت طبعًا أنا حاطط عليه لوح إزاز حلو كده، و كنت حاطط مكتبة فوق، أنا رتبت فيها كل الكتب بتاعتي، وكنت م بأقعد على كرسي، زي كرسي الكرسي الخس ب أو الكرسي الخشب أو الخشب أو كرسي البلكونة؛ فكرسي البلكونة ده لما قعدت يعني لما كنت بأقعد عليه كان بيوجع لي ضهري أو كان بيوجع لي مثلًا كان بيوجعني دايمًا ضهري مثلًا أو المقعدة، لأن أنا كنت باقعد كتير ف بدأت بعد كده أول حاجة إن أنا أجيب كرسي مكتب طبي!
اهم. حلو، يعني أول ما بقى معاك مبلغ معين جبت مركز آآ، جبت جبت كرسي مركز طبي، امم. ما علينا يعني أنت فاهم قصدي. <laughs>
وأول مرة في حياتي آه، على طول، أنا فاكر جبت مركز آه <laughs> جبت الكرسي جبت كرسي جبت كرسي اللي هو طبي يعني اللي هو ب اللي هو طبي وكده، ومش بس كده أنا أنا فاكر سعره لحد النهارده الموضوع ده أنا عامل جابيه من حوالي 3 سنين أو شوية ال الكرسي ده كان 1320 <chuckles> الكرسي ده، أنا دايمًا ال أنا عارف أنا عارف سعر المكتب وعارف سعر اللوح الإزاز اللي ما كنتش عامل حسابه، وعارف سعر كل كتاب في المكتبة اللي فوق المكتب وعارف اللَابات اللي اشتغلت على المكتب وكل حاجة عملتها فيه، <tsk> المكتب ده معايا بقى له 3 4 سنين لكن بجد الغرفة دي نفسها بدأت أطور فيها واحدة واحدة وكانت في الصيف حر جدًا. الغرفة دي كانت في الصيف مش عايز أقول لِك نار لأن أنا كنت ساكن دور أخير، فكانت الشمس تضرب من الجنب وتضرب من فوق، كان يعني كانت بتبقى حر خالص.
حلو. أنت فاكره بالرقم. اهم. أيوه.
فبدأت طبعًا إن أول ما ربنا كرمني كده وجمعت قرش، أول حاجة دهنتها على مزاجي. لأن أنا كنت داهنها في الأول دهان عادي كده، دهنتها على مزاجي بلون هادي وضبطت الإضاءة بحيث إنها تبقى إضاءة عالية ع غير الإضاءة بتاعتي الأو الأولانية تمام؟ وبدأت كده إن أنا أجيب قعدة عربي، يعني قعدة عربي كده على الجنب.
اهم. فكمان كل ده في الأوضة، يعني هي كانت أوضة كبيرة أوي كده، والّا أنت جبت حاجات بسيطة؟
آه، لأ هي مش أوضة كبيرة هي جبت حاجات بسيطة بأحجام صغيّرة.
اهم.
آآ، بالضبط، فاللي حصل إن أنا يعني بدأت أحط حاجات بسيطة، وفي نفس الوقت جبت كرسي تاني، بحيث إنّه لو حد جه قعد جنبي، لأنّه ممكن ييجي حد من أصحابي أو حد من أخواتي محتاج حاجة على اللاب توب مثلًا أعملها له محتاج أي مساعدة على الج على اللاب أو على الكمبيوتر فابدأ بقى إن أنا أساعده وإن أنا أعمل له الحاجات ال المهمّة على اللاب. فال لما ده حصل لقيت ال آآ، يعني جبت كرسي تاني عشان لو حد حد يبقى حب يقعد جنبي وضبطت وأوّل حاجة عملتها في الصيف اللي بعد <laughs> الصيف الأولاني طبعًا عدى معي بالعافية وعدى معايا كده وأنا يعني المروحة كانت بتكح وأنا في مروحة طبعًا بس المروحة حتّى مع الحر ما كانش فيه، كان موت. و أيوَه، ما كانش عندي إمكانية وإمكانية وقتها إن أجيب تكييف الصراحة يعني كنت غلبان <chuckles> أوّل حاجة عملتها بعدها إن
وبعدين؟ تمام. ما كانش في مروحة، آه، ما أنا لسّه هاسأل يعني ما فيش مروحة حتّى. اهم. مروحة عايزة اللي يهويها. اهم. غلبان إيه! أنت غيرت الأوضة كلّها، يعني أنا باسألك عن حاجات بسيطة ما شاء الله لقيتك غيرت الأوضة تمامًا، ودهنتها وج وجبت قعدة عربي و والتكييف. <laughs>
أنا الحاجات دي كنت ب كنت باعملها لوحدي التكييف بقى جه الصيف اللي بعده، ضبطت بقى وجبت تكييف مخصوص يعني علشان يروق عليَّ كده ويرطب عليَّ، لأن الأوضة دي كانت الأوضة المفضلة بالنسبة لي، وطبعًا جنب التكييف أو قبل التكييف عمومًا أنا من عشاق القهوة وما عنديش ماكينة قهوة، وما عنديش إمكانية برضو إنّي أجيب ماكينة قهوة، عملت إيه؟ جبت سبرتاية.
اهم. اهم. حلوة أوي، ده على فكرة قهوة السبرتاية، أحلى كتير كمان.
جبت السبرتاية بقى و أنتِ بتكلمي واحد أساسًا كوي إزازة المَيّة الساقعة الصغيرة، وبرطمان القهوة التركي المخصوص اللي من الكويت، واللي هو بيتباع كده يعني حاجة حاجة standard وكمان الس العميد، بُن العميد الله ينور عليكِ المحوج اللي هو بالهيل. آآ، فأنا يعني واحد كيّيف في الحتة دي فكنت باجيب السبرتاية وكنت جايب لها قاعدة أنا قاعد على الكرسي والسبرتاية قدامي متولّعة وكوباية القهوة إيه شغالة، وأفتكر بقى مسلسل إيه الليل وآخره، لما كانت الحاجَّة <chuckles> أم رحيم بتعمل القهوة للحاج للمعلم منشاوي. لا، لا، بجد كانت كانت كانت قعدة حلوة أوي وكان وطبعًا ال الغرفة دي أو الأوضة دي كانت بتبص على بلكونة، دايمًا لما أكون مخنوق كده والله بجد أشغّل اللاب وأشغّل الAirPods وأوصّلها على اللاب وأقف في البلكونة.
بُن العميد والّا إيه ده؟ إمم. <laughs> <laughs> <chuckles> اهم. آه، بتحاول تغير مودَك ب بأبسط الحاجات يعني؟
آه، أبسط ال الAirPods شغالة بmusic مثلًا أو sound شغالة من اللاب.
ما كنتش حاطط زرع في البلكونة أو حاجة، والّا أنتَ مش من هواة الزرع؟
آآ، فكرة حلوة دي فكرة حلوة على فكرة أنتِ قلتيها لي، وهابدأ أشتغل عليها اليومين الجايين لما إن شاء الله كده آآ، يعني أروح الأوضة تاني لأن أنا دلوقتي بعيد عنها وواحشاني جدًا على فكرة، و فهافكر أجيب زرع كده في البلكونة بحيث إن حتى كل يوم كده هاضطر أخرج البلكونة، إنما قبل كده كنت باخرج البلكونة الس الساعات وأنا باشرب كوباية شاي وأنا باشرب كوباية قهوة، آآ، وأنا كده عايز أشم هوا من كتر قعدتي في البيت، لأن الصراحة كان المكتب ده بالنسبة لي حياة، كنت باتعلم فيه أي حاجة عايز أتعلمها، كنت ب باقوّي الEnglish بتاعي باخد ف ف باخد كورس كنت أخدت كورس AI من AI Essenti من من من ALX كورس AI Essenti Career Essential خدت كورسات برمجة خدت كورسات آآ، شبكات. برغم إن الم الحاجات دي مش مجالي وأنا صلب مجالي حاجة تانية خالص، لكن أنا كنت واخدها extra لأن أنا باحب الحاجات دي. والحاجات دي فادتني على مستوى كبير جدًا على فكرة.
اهم، فادتَك يعني بعد كده، وأنتَ حسست إن الأوضة دي يعني ك كان كل حياتَك فيها أو كل ذكرياتك الحلوة كانت فيها؟
فادتني آه طبعًا. أ س أنا ربنا كرمني إن أنا يعني إن أنا اشتغلت Freelancer من الغرفة دي.
آه، يعني هي كانت مصدر رزقك في كل حاجة.
الغرفة دي بالضبط، وما كنتش أعرف يعني إيه Freelancer، أنا قبل الغرفة دي أو قبل ما أبدأ Freelancer كان بقى لي 5، 6 سنين قبلها بادور إزاي أشتغل Freelancer، فسبحان الله الغرفة البسيطة دي بد بدأت منها وكنت ما ما سمعت عن برنامج والبرنامج ده طلع منصة تبع حاجة روسية وبدأت أتعلم، وبدأت أعمل سنت في سنت في سنت، لح بعد ما كنت باعمل نص دولار في اليوم كنت ممكن أعزمهم على شاي. كان الصراحة بجد كان بجد حاجة يع حلوة خالص آه، ال الم الموضوع ده. فكنت ف الأو الأوضة كانت جميلة جدًا بالنسبة لي كانت ممتعة، فطبعًا النص دولار اللي كنت باعمله ده مثلًا في 3 4 أيام بعدها ربنا كرمني وبقيت أعمل في اليوم الواحد النص دولار، وبعد كده في اليومين كنت باعمل آآ، 2$ 3$ لحد ما ربنا كرمني دلوقتي وممكن في أيام أعدي أرقام كبيرة جدًا من الدولارات. يعني مش على طول لكن فضل من بعد مذاكرة كبيرة جدًا فادني فادتني الأوضة دي
اها. <laughs> اهم. ربنا يرزقك، اهم. آه، ما أنت أكيد ذكرياتك هترجع للأوضة دي، والأيام فعلًا اللي كنت بتقضيها فيها أكيد.
بالضبط، أنا دلوقتي في مكان جديد، وهبقى وهاعمل نفس الأوضة دي، هاجيب مكتب زي المكتب، هاجيب كرسي زي الكرسي، هاجيب مكتبة صغيرة كده فوق المكتب، آآ، هاعمل نفس الأوضة دي على قد ما أقدَر. وكمان هاجيب الأباجورة دي اللي هي تتحطّ على المكتب، ما كنتش جِبتها في المكتب اللي هناك. فأنا الصراحة من النوع اللي هو لمَّا بيحب يغيِّر جو أوضة، باغيِّرها على مزاجي بالطريقة اللي تناسبني، هيعني ع ع آه.
ماشي، آه، هو فعلًا بالطريقة اللي بتناسبَك وكل حاجة وأكيد ده تطوُّر حلو. بس أنتَ برضو بتتكلَّم في حاجة محتاجة ميزانية. يعني، لو حد مثلًا طالب، زي ما أنتَ بتقول، وما مش في إيده إن هو يشتغَل، ومش معاه مصروف كفاية إن هو يجدّد حاجة في أوضته، فهو أكيد هيحتاج برضو يعمل شوية حاجات بسيطة كده. أنتَ أصلًا مؤمن إن الحاجات دي ممكن تغيِّر نفسية حد فعلًا؟
طبعًا طبعًا، أنا باقول لِك، السبرتاية كانت بتخلِّيني في مكان تاني. باقول لِك، سبرتاية كانت بت يعني، عايِز أقول لِك، كانت ممكن تاخُدني من ال من من سابِع أرض، ترفَعني سابِع سما. <laughs> حاجة بسيطة زي دي، ما تدِّيش لأ، أنا من النوع اللي باحب أعمل كوباية القهوة بنفسي. يعني بجد، أنا من النوع اللي باحب أعمل كوباية القهوة آآ، بنفسي.
اهم، حلو أوي. وماكنة القهوة على فكرة هتفرِّق معاك جدًا فعلًا، يعني هتوفّر لك وقت كتير، <chuckles> ففكر فيها فعلًا.
فكَّر فكَّرتِيني، لمَّا ربنا يكرِمني إن شاء الله، وأوَّل <laughs> أوَّل توفير هاعمله وأحس إن أنا محتاج أجيب ماكنة القهوة، طب ليه لأ؟ أنا هاجيبها في الغرفة اللي هابقى فيها هنا، إن شاء الله. آآ، ماكنة القهوة. وأنا الصراحة أنا عارف أنا عارف قيمة القهوة، أنا أنا عارف قيمة القهوة قد إيه هي حلوة، وأنا أساسًا من النوع اللي بجد باحب أشرب قهوة مخصوص. يعني، ما تلاقِينيش رُحت جبت من السوق قهوة مضروبة والّا من أي السوبر ماركت، بدون ذِكر أسامي آآ، البلاد يعني. في الأنواع القهاوي، أنا بارُوح باوصِي حد مخصوص يجيب لي بُن مخصوص، من غيره مش ممكن ما أقدرِش إن أنا أشرَب قهوة، ولو شربت كده كأني شربت كوباية شاي أو حاجة والسلام. آآ فأنا آآ، السبرتاية بالنسبة لي كانت موّال لوحدها. آآ، إن أنا آجي أنزل مخصوص محل الحدايد والبويات عشان أجيب سبرتو، والمَيَّة الساقعة، فين؟ حتى لو إحنا في الشتا، أحُطّ مَيَّة ساقعة في التلاجة علشان
اهم، هتفرِّق معاك. اهم. يعني أنت كنت مهتم بكل التفاصيل. يعني ما تقوليش إن أنت كمان دهنتها بنفسك شخصيًا.
إمم، أنا الصراحة دهنتها بنَفسي، وكان معايا واحد صاحبي، لمّا ضربت لمّا ضربت آه والله، لمّا ضربت مني آآ، د جبت واحد صاحبي يضبطها معايا. يعني جبت واحد صاحبي نقّاش، قلت له: "أنا ضبّطت اللي أقدر عليه، إديها أنت بقى الوش الأخير"، قال لي: "عينيا يا باشا"، غطّينا المكتب وغطّينا الكراسي، وتَك، تَك، تَك، تَك ضبطت الدنيا الصراحة، ومع أقدر أعمل آه، ودهنتها. فالموضوع إن أنا ودايمًا باحاول على قدّ ما أقدر أختار مصابيح هادية كده، دافية آآ، يعني في نَفس الوقت ال الرُكنة اخترتها برضو لونها هادي كده، قريّب من لون الحيطة، آآ، وكمان
فعلًا؟! <chuckles> فعلًا؟! <laughs> ودهنتها. ماشي، بس أنت ما بتحسش برضو إن الإضاءة الهادية دي ممكن تحسسك بالخمول شوية، خصوصًا أنت بتقول أنت عامله مكتب عشان الشغل وتبقى مفوّق وكده، بس ممكن الإضاءة الهادية ت مش زي الإضاءة البيضاء، يعني الإضاءة البيضاء بتفوّق، فالإضاءة الهادية دي ممكن شوية تحسسك إن أنت خامل كده ومش قادر تعمل حاجة أصلًا، أو طاقة الأوضة مش حلوة؟
حلو. لأ طبعًا، الإضاءة الهادية دي أنا ذكرتها مع الركنة صح؟ مع القعدة العربي، تمام، هو في ك لأ، أنا مذاكر بعد إذنِك، أنا مذاكر. ال الناحية
آه قُلت قُلت فعلًا، الركنة آه، هادية برضو لونها هادي. آه، عامل حسابك على كل حاجة.
ناحية المكتب، حاطط فوق المكتب لمبة كبيرة. بحيث إن المكتب أو قعدة المكتب
عشان ال وقت ال آه، أيوه عشان وقت ال الشغل تفوق.
وقت المكتب اللمبة طبعًا طبعًا، فدي كانت حاجة أساسية الصراحة وفي نفس الوقت كنت برغم إن الأوضة ضيّقة لكن باحبها جدًا وفي نفس الوقت بقى ح كنت عملت كذا رف كده على جنب علشان أحط فيها ال أحط فيها بعض الديكورات، مصحف حاجات معينة كده بديكورات من الحاجات ال اللي كانت ب كنت اللي كانت موجودة عندي في ذكريات زمان آآ، ال ال ال ال المكتب اللي ب اللي موجود جوا الغرفة دي
اهم.
شايل كمية أوراق مش طبيعية، بجد. يعني شايل كمية أوراق كده آه، أنا عايز أقول لِك أنا ممكن ممكن أجيب لك شهادة أولى ابتدائي، ممكن أجيب لك شهادة الت شهادة ستّة ابتدائي، ممكن أجيب لك كمان أول شهادة تقدير من خدتها في حياتي. أنا كنت بافكر إني أعمل جدار أو حيطة من الغرفة دي آآ، نصُب تذكاري. <laughs>
المستندات كلها. امم، امم، امم، صح يعني، والله دي حاجة حلوة. يعني، آآ، باباك ومامتك هُما اللي كانوا بيشيلوا الورق ده، فأنتَ بعدين خدّيته وحطِّيته في أوضتَك، أكيد مش أنتَ كنت مهتم أصلًا إن أنتَ تشيل الكلام ده.
جابوا والله بجد أنا بافكر أيوه، طبعًا. أنا هاشيل إيه، أبويا في أب بصّي أنا بدأت اهتم بالموضوع بعد تالتة ثانوي أو بعد تالتة ثانوي قلت لأبويا: "أنا رايح القاهرة وخد بالك مني، <chuckles> س قصدي يعني اديني كل الأوراق اللي أنا ممكن <laughs> احتاجها." وآه، قلت له: <chuckles> "بابا اسأل عليا واديني كل الورق." فطبعًا إدّاني كل الورق، فقلّبت كل الورق، أخدت كل الشهادات وكل حاجة وحطيتها في الشنطة اللي موجودة لحد النهارده جوا المكتب دي، عايز أقول لك الشنطه دي فيها كمّية بلاوي إمم.
اهم. اهم، ابقى أسأل عليا، آه. طب هي أصلًا المكتب ده كان كان في في بيت العيلة بتاعتكم كان في شقتكم يعني، والَّا ده كان حاجة منفصلة وأنت واخدها علشان الشغل أو حاجة؟
لا، لا، المكتب ده مخصوص، أحكي لكِ قصة المكتب؟
إمم، إمم.
المكتب التاني ما كنتش هاعمله خالص. أنا كنت عامل حسابي إنه لأ، إن الأوضة دي فيها غرفة عربي أو قعدة عربي بس، وما كنتش عملتها برضه، اللي حصل إنه
امّال أنتَ أنتَ واخد أوضة علشان تعملها قعدة عربي، ثواني، أنت واخد أوضة علشان تعملها قعدة عربي بس؟!
أيوه. لا ما هي كانت قعدة عربي وكانت هتتحط فيها السفرة، لكن أنا ما عملتش دي ولا دي، حطيت جب
إمم، إمم.
ت مكتب، بعد وأنا باتفق مع الراجل ال ال ال بتاع ال بتاع الخشب اللي أنا عملت معاه الخشب وكده، قلت له: "اعمل لي مكتب." راح عمل لي مكتب، قلت له قلت له ضبط قلت له: "اعمل لي معاه مكتبة." الكلام ده كل كل شهر والتاني يعني أنا المكتب ده جالي في اخر في آخر فكرة زود لي مكتب، زود لي مكتبة، وفي الآخر خالص أنا ما كنتش عمال عامل حساب لوح الإزاز، خالص، يعني أنا ما كنتش بافكر في لوح الإزاز، لوح الإزاز أساسًا هو كان بيركبه للنيش اتكسر فأخدته. <laughs>
اهم. آه، يعني كلها من بقايا إعادة تدوير الحاجات اللي حصلت في البيت.
<chuckles> بالضبط وكمان ب وأنا عايز أقول لكِ أنا كنت من النوع اللي باعرف أتفاوض في الحاجات، ما حاسبتش النجار عليه خالص. باكلمك بجد أنا من كتر لأ، لا، أنا ما حاسبتش النجار على المكتب كله. <laughs>
آه، ما أنتَ اللي كسرته، آه. <laughs> على المكتب، أنا فاكرة على لوح الإزاز، آه.
لوح الإزاز وعلي المكتب الصراحة. أنا كنت باتفاوض معاه الد يعني دايمًا بقى أنا في
يعني ما فيش إمكانيات أقل من كده أصلًا، لأي حد إنه هو يبدأ أي حاجة. <laughs>
آه بجد! أنا ده اللي أنا عملته. لأن أنا كنت أنا النجار الصراحة كان حبيبي، وأنا كان ح هو كان عامل حابب معاملتي وأنا باعرف أتعامل معاه، ف فكان قلت له: "أعمل مكتب مكان كذا." كان حاجة كنت المفروض أعملها وما عملتهاش. فقال لي: "لا، لا، لا، ده هيبقى في فرق." ومش عارف إيه قلت له: "أنت كمان هتعمل مكتبة." قال: "لا، لا، كده كتير." طبعًا الحاجات دي ما كنّاش أتفقنا عليها، لكن بالمعاملة الحسنة بيني وبينه الصراحه هو ساب المكتب وما اتكلمش في أي حاجة، وسابه الصراحة، برضه علشان هو كان اتأخر عليا أسبوعين عن التسليم، فأنا كنت باشده شوية. آآ، فمن المكتب ده جه يعتبر جه ببلاش أساسًا أو جه مثلًا يعتبر بال بالحب كده زي ما إحنا بنقول، لكن ف يعني باحب الأوضة دي جدًا فوق ما تتخيلي وحطيت برضه شوية رفوف كده زي ما قلت لكِ والتكييف طبعًا ضبط الأوضة على الآخر في الشتا في ال في الصيف بنقفل الأوضة كلها وشغّل، كده إحنا عايشين في أمان.
إمم. اهم. آه، حلوه أوي بجد، يعني واضح قد إيه أنتَ مرتبط بالأوضة دي وبذكرياتها الجميلة يعني. واضح من كلامك إن هي كانت عزيزة عليك، ويعني أتمنى ترجع لها بالسلامة، <chuckles> في أقرب وقت بجد.
حلو. كل فترة كل فترة في حياتي دايمًا هتلاقي دايمًا في حاجة عزيزة عليا بجد يعني أيام الكلية كان في برضه ترابيزة عبارة عن أوضة. <laughs> لا دي دي أع بصِ دي عايزة قعدة تانية. لأ، دي عايزة قعدة تانية، دي عايزة قعدة تانية، عايزة أنا لو حكيت
طرابيزة عبارة عن أوضة؟ آه، يعني آه، <laughs> واضح، واضح، علشان دي حاجة غريبة جدًا، اهم.
يالًا، في مرة تانية بإذن الله هابقي احكي لِك ال قصة الترابيزة اللي هي عبارة عن أوضة دي، بجد كانت حاجة
خلاص اتفقنا، <chuckles> اتفقنا شكرًا جدًا ليك، بجد أنا اتبسطت بكلامنا، وأكيد نت أتمني نتكلم مرة تانية قريب جدًا، شكرًا ليك.
نتقابل تاني إن شاء الله، شكرًا جدًا ليكِ اتبسط جدًا بأسئلتِك، ومرحّب جدًا بيكِ.